अ, मैं तो अ, जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ कि अ, मेरे साथ ऐसी सिचुएशन हो और मैंने उस लड़के को बोला हो कि, "मैं इस डेट को पहुँचूँगी तुमसे मिलने के लिए।" तो मैं क्या करूँगी, मैं आपको बताती हूँ। मैं उस डेट से 2 दिन पहले जाऊँगी, और उस लड़के ने जो-जो चीज़ें मुझे बताई होंगी, उसने कुछ तो बताया होगा कि, "मैं यहाँ रहता हूँ, मैं यहाँ काम करता हूँ, मेरे ये-ये फ्रेंड्स हैं।" तो मैं 2 दिन अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करुँगी कि उसने मुझे सही बताया था चीज़ें या नहीं बताया था, कि वो हाँ, वहीं रहता है कि नहीं, वहीं काम करता है या नहीं और उसके यही-यही फ्रेंड्स हैं? वो इस टाइम पे कहाँ होता है? क्योंकि, नॉर्मली जब हम किसी से मिलते हैं या बातें करते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें हमें पता होती हैं कि इस टाइम पे वो बंदा कहाँ पे होगा। तो 2 दिन पहले जाके सारी अ, चीज़ें अ, पता करुँगी कि, "हाँ, उसने सही बोला था या नहीं बोला था?" और अगर मुझे श्योरिटी हुई तब तो मैं उससे मिलूँगी, अगर मुझे श्योरिटी नहीं हुई, तो मैं वहीं से कट लूँगी और मैं वापस आ जाऊँगी। जी।
जी। अच्छा। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ, हाँ। हाँ। जी। जी। हाँ। जी। <chuckles> जी, जी, बहु बहुत अच्छा तरीक़ा है आपका। ये देखिए अ, ऐ ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही स्मार्टनेस होनी चाहिए, इंसानों में, क्योंकि देखिए, अगर ऐसे ही हम स्मार्ट रहेंगे ना, तो कोई हमारा फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। ख़ैर, ये तो नकारात्मक बातें हो गईं किसी अनजान के बारे में। बह बहुत सारी सकारात्मक बातें भी होती हैं, जैसे कि हम जाते हैं, उनके यहाँ तो, वो जिस तरीक़े से वो मेहमान-नवाज़ी करते हैं, वो तो अ, देखिए <chuckles> मैं ब बयान नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। तो क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि कभी आप अनजाने से मिले और आप उनके घर पे गए, तो उन्होंने आपकी मेहमान-नवाज़ी करी हो और आपको वो पल भूलता नहीं हो?
जी। जी। बिल्कुल। <giggles> जी। बिल्कुल। जी। अच्छा।